Ehm, allora guarda volevo iniziare raccontandoti con questa storia, ovvero che io, mhmm, sono stata fidanzata, mhmm, diciamo molti anni, ovvero 10 anni, ehm, e diciamo che con il mio ragazzo, con anzi, con il mio ex ragazzo, ehm, ormai, mhmm ehm, diciamo sai quando comunque vivi tanto tempo insieme, si crea quella sorta di routine nel sentirlo tutti i giorni e comunque anche nel viverlo che, ehm, comunque lasciandoti è come se la perdi, no. Ehm, e quindi diciamo che, ehm, da quando ci siamo lasciati, ehm, io, ehm, diciamo che sto in questo limbo nel vero che, ehm, vorrei sentirlo e rimanere ami a amica con lui, oppure tagliare, mhmm, i rapporti definitivamente. Però, mhmm, diciamo che mi sento in questo, mhmm in questo limbo come ti dicevo di un po' di non so, di dubbi, solamente per il fatto di rimanerci amica, ehm, sul f mhmm, per il fatto che lui comunque si è comportato, mhmm, un po' male in questi ultimi tempi e quindi, ehm, non so se, mhmm, appunto mantenere i rapporti oppure tagliare definitivamente.
Mh-mh. Certo, assolutamente normale. Capisco insomma come ci si può sentire dopo, insomma, una rottura, ehm, con il proprio fidanzato, dopo tanti anni di relazione. È assolutamente normale che si era andata a creare una quotidianità che, ehm, spezzarla nel tempo è quasi d impossibile, insomma. Quindi ti volevo tranquillizzare perché comunque sia capita a molte persone di lasciarsi dopo tanti anni di relazione, è difficile rialzarsi ma non è impossibile. Quindi, uhm, magari ecco, attraverso dei piccoli consigli, uhm, possiamo diciamo vedere se con eventualmente f ti fa piacere restare amica del tuo ex fidanzato o se è meglio magari prendere 2 strade diverse. Quindi io ti volevo chiedere dato che mi sembra che la rottura sia una cosa avvenuta non da tanto tempo, ti volevo chiedere se volessi sfogarti per parlarmi insomma di quello che è successo, se volevi dei consigli su, appunto, uhm, decidere se rimanere amica del tuo ex fidanzato.
Guarda io vorrei sia sfogarmi perché credo mi faccia molto bene parlare di questa na situazione con qualcuno, ehm, inoltre vorrei anche dei consigli perché credo sia giusto, uhm, riceverli e poi, pensare a cosa fare.
Certo, assolutamente più che legittimo. Allora guarda io inizierei facendoti delle domande che servono sia per approfondire la situazione, ma anche insomma che ti permettano di parlarne, insomma. Io ti volevo chiedere prima di tutto, uhm, da quanto appunto è accaduta la rottura, se c'è stato un motivo grave o se semplicemente, avete capito che avevate magari prospettive diverse sul futuro.
Allora, uhm, questa rottura ti dico che è avvenuta, mhmm, 4 mesi fa; e, diciamo principalmente è avvenuta per volontà mia, e adesso ti spiego un po' il perché. Uhm, diciamo che un giorno, al non ho la mania di controllare il telefono del del mio ex ragazzo, cioè non l'avevo, solamente che mi aveva messo un po' in d in dubbio, mhmm, un po' il suo atteggiamento. E, diciamo che, mhmm, mi sono sta il telefono suo stava vicino a me e mi sono ritrovata questo messaggio da parte di una mia amica sul suo telefono e da lì mi sono un po' indispettita, ehm, sul fatto che ci fosse qualcosa dietro. Io diciamo che gli ho chiesto una spiegazione ovviamente prima di mhmm, prima di prendere una decisione avventata. Ehm, solamente che uhm, forse ho quest anche se, ci ho passato 10 anni insieme, ho questa tendenza che, mhmm, non tend non tendevo a fidarmi al 100%. Ehm, e quindi, mhmm, l'ho lasciato così un po' su due piedi. <chuckles> Quindi non so se magari, ehm, eh, cioè diciamo che, ci ho parlato di questa situazione ovviamente, del perché gli era arrivato questo messaggio. Uhm, alla fine, da quanto ho ca uhm, diciamo, da quanto ho capito era un messaggio in buona fede, perché lui si era iniziato a sfogare un po' della nostra relazione con questa, uhm, con questa mia amica. Solamente il fatto, mhmm, che non me l'avesse raccontato, l'ho trovato un po' una mancanza di rispetto. Ehm, sì. E quindi di Mh-mh.
Mh-mh. Certo. Certo. Certo, è assolutamente normale insomma, sentirsi in questo modo. Ehm, insomma anche se, non non c'è stata sempre piena fiducia e un po' di gelosia, quindi normale che vedere, soprattutto, che quel messaggio veniva da parte di una tua amica, ehm, deve essere stato ancora più difficile da da superare, ecco. E quindi, un'altra domanda che ti volevo fare è: mhmm, in questo momento, se tu dovessi vedere, ehm, incontrare insomma in giro il tuo ex fidanzato, quali sono le prime sensazioni che ti vengono in mente? Che cosa provi?
Allora se ti devo dire, non è che siamo rimasti così in buoni rapporti. Quindi, le prime sensazioni che provo appena lo vedo, è sia un po' di tristezza perché ai fine, passandoci 10 anni insieme, cioè è bruttissimo che magari lo incontri per strada, e, mhmm, magari accenni quel saluto un po', magari sia di imbarazzo e magari anche di tristezza no? Perché comunque pe mhmm, mhmm, cioè è come se, hai buttato 10 anni della tua vita magari, è come se, mhmm, li senti un po' persi. E e poi devo mhmm, diciamo che provo anche un po' di rancore quindi, mhmm, è come se non riesco a farmelo passare.
Mh-mh, certo, certo, assolutamente. Beh, è normale, tutti questi sentimenti insomma ti scombussolano un po' la vita, ehm, è normale che sentirsi in questa sorta appunto di di limbo, perché comunque hai condiviso molti anni insieme a questa persona, però è anche altrettanto vero che questa persona ti ha deluso. Ehm, quindi io la il primo consiglio che ci tengo a darti è di prenderti un po' di tempo per te stessa, perché comunque la rottura è ancora, insomma, fresca, avvenuta da poco tempo, quindi, ehm, secondo me devi sfruttare, ehm, più tempo possibile per riflettere su te stessa, per prima rinascere da te, mhmm, ritrovare te stessa e poi eventualmente pensare a quello che sarà più giusto da fare con il tuo ex fidanzato, non so, magari facendo delle attività, mhmm, che ti tranquillizzano, che ti piacciono, ehm, attività fisica, uscire con le amiche, uhm, non so, hai mai ti pensi che queste attività possano farti bene?
Guarda io, mhmm, devo ringraziarti per questo consiglio che mi hai dato delle attività fisiche perché non ci avevo pensato, quindi ti dico che lo prenderò in considerazione perché è vero, è ho pensandoci è un ottimo sfogo magari per non pensare, mhmm, in un determinato momento, magari, a ogni situazione che magari ti fa male, no? Quindi, devo dire che è stato un o mhmm, è un ottimo spunto da cui posso prendere ispirazione.
Certo è normale, fare attività fisica sfoga, insomma, ti permette di, ehm, eliminare un po' quelle che sono tutte le negatività che provi in questo momento e, uhm, mhmm, mhmm, prova anche a farti staccare un po' dalla realtà, quindi per quel quell'oretta, o l'oretta e mezza ti alleni e, uhm, stacchi la spina, non non pensi. E, ehm, poi c'è da capire, insomma, se effettivamente il tuo ex fidanzato, ehm, sia, mhmm, non so, mhmm, almeno cambiato dal punto per per essere almeno tuo amico. Quindi, non so se magari avevi intenzione, una volta riflettuto insomma abbastanza, di magari parlarci, fare un confronto e capire se effettivamente è è giusto rimanerci amica o se lasciarlo andare. Pensi che questo possa erti esserti utile?
Penso anche che questo mi possa essere utile perché, uhm, alla fine non non ho mai provato il dialogo dopo, appunto, questa ros rottura che c'è stata. Quindi magari, mhmm, prenderò in considerazione il tuo consiglio per il fatto che, magari, una chiacchierata, mhmm, comunque è giusto che ci sia, no, è giusto anche mantenere quel rapporto, mhmm, ehm, magari di amicizia e ricordare e vi i bei tempi se anche se alla fine, uhm, le cose non sono andate come come, appunto, magari uno si immaginava. Quindi alle fine sì, prenderò penso anche questo considerazione questo consiglio in considerazione perché parlare fa sempre bene con le persone.
Certo, poi a maggior ragione, se non avete avuto un confronto dopo la lo la rottura è è doveroso incontrarsi dopo tanti anni di relazione e chiarire un attimo quelli che sono i propri punti di vista. Però ecco sì diciamo che l'ultimo consiglio che volevo darti è sicuramente, ehm, quello di non darti dei tempi, non, ehm, non importi diciamo assolutamente di rimanere amica soltanto perché siete stati insieme tanti anni. Se pensi che quella persona con la quale hai condiviso così tanti anni di relazione non possa farti bene come amico, allora io ti consiglio un po' di, uhm, lasciarlo andare e anche se a inizialmente farà molto male, però è è più giusto che ognuno prosegua la stra la propria strada senza insomma farsi del male a vicenda.
Guarda io devo dire che concordo ehm, penso che prenderò anche ehm, prenderò questa strada ovvero di pensare anche più più a me stessa, come diciamo non ho fatto in passato e e magari di ripensare anche un po' meno a quello che pensa lui no, penso che sia giusto. Quindi guarda io ti ringrazio tantissimo di questi consigli che mi hai dato perché sono stato utili e non ci avevo mai pensato. Ehm, forse magari anche un po' dalla da questa situazione in cui mi ritrovo di confusione quindi appunto questi consigli sono stati molto utili e li terrò a mente. E grazie per avermi anche ascoltato perché ci sono tante persone con cui ho cercato di sfogarmi ma tra le tra le quali diciamo tu sei stata quella che mi ha dato sia dei consigli migliori e mi ha dato proprio d un momento per sfogarmi in questa situazione. Quindi guarda di ringrazio.
Guarda io invece ringrazio te per esserti aperta su questo argomento che capisco essere molto delicato e ancora molto acerbo, quindi ti ringrazio per esserti aperta. Io spero <chuckles> di esserti stata d'aiuto con questi consigli. Dalla tua voce sento che hai tutte le carte in mano per poter insomma rimboccarti le maniche e rialzarsi da rialzarti dopo questa rottura. Quindi per adesso ti auguro un "in bocca al lupo" e quando vuoi sono qui a tua disposizione.